Oye, pues mira, la verdad, quisiera primero poder así desahogarme un poquito, porque a veces este tema, ah, no es fácil de tocar con otras personas, pues por la sociedad que estamos como muy de tener que ser de producir todo el tiempo y bueno, y otra parte para ver si tú me puedes dar algunos tips para pues no sentirme tan culpable cuando no estoy haciendo cosas que pues en mi mente no son productivas. Entonces mira, te comento yo, por ejemplo, eh, trabajo desde casa y entre más horas trabajo, pues me pagan más. Entonces bueno, primero es eso, ¿no? De que, eh cuando me doy así descansos durante el día, pues empiezo a decir de: "No, es que en vez de estar haciendo esto", o sea que a veces digo bueno de, de, no sé le, ponerme a leer un libro o salir a caminar o algo, eh, digo, no podría estar generando dinero, ¿no? Y a veces me doy descansos y lo, lo digo así: "Como" entre comillas, porque eso y como estoy desde casa, pues entonces digo: "No, pues en este pequeño descanso, pues me pongo a lavar los trastes, a organizar algo, lavar la ropa", eh, o sea, ponerme a hacer cosas como que bue, o sea, en la casa, ¿no?, para pues sentir que estoy haciendo algo, eh productivo. Y esto la verdad es que me, me pasa mm, así recurrentemente porque te digo cuando realmente en algún momento estoy como que me obligo a tener así como un descanso de decir: "Mira, voy a ponerme a leer". Es como que ni lo disfruto porque yo estoy pensando que podría hacer otras cosas con más valor y no sé cómo hacerle, pues pues para no sentirme mal por estos este espacios, ¿no? En los que pues "entre comillas", no estoy siendo productiva, ¿Tú me podrías así como que dar algún tip?
Oye, pues sí, te entiendo completamente. No te preocupes. Es una situación que le pasa a muchísimas personas y sobre todo a las personas que tienen esta flexibilidad de tener un trabajo online que les permite justamente, pues, acoplarse a los tiempos que tienen, y todavía más, sí justamente, pues, te pagan tienes tanta flexibilidad, y pues, te pagan casi casi por lo que produces, ¿no?, no estás cumpliendo con un hor con un horario, por lo que por lo que entiendo, es algo que tú decides cuándo hacer en qué momento. Y es obvio que bueno, en algún momento, pues, esta rutina te atrape y te diga como: "Oye, no estás produciendo". Y el tomar descansos, pues, sea se sienta como como ser hasta un poco holgazán, ¿no?, cuando podrías estar estar produciendo dinero. Pero no, no te preocupes. Oye, pues cuéntame primero si si tú realmente has establecido una rutina de trabajo, eh, ¿has establecido, pues, cuánto tiempo vas a trabajar por día? ¿Si trabajas diario? ¿Cuál es tu rutina de trabajo? ¿En qué momento del día lo haces? ¿Si lo haces más bien cuando tienes tiempo? Cuéntame un poquito más.
Ujú. Sí. Ajá. Pues mira, eh, lo hago más así en, eh, en las tardes. He tratado de ponerme como horas para trabajar, pero la verdad, es que a veces así me gana como de: "Ay, no, pero puedo todavía más. Todavía tengo energía. Este me puedo ganar un dinerito extra". Entonces, aunque empiezo a una hora y según yo digo, voy a terminar a así, o sea, pon tú que yo digo: "Voy a empezar a las 3 de la tarde", porque es más trabajo como que puedo hacerlo, e en la tarde, este, y digo: "Voy a terminar a las 10 de la noche. Pues, a veces digo: "No, ¿sabes qué?, pues, no tengo sueño. O sea, pues mejor sigo trabajando un poco más. Al final, puede ser tanto dinero extra", ¿no? Entonces, eso es así como que, lo que me pasa, y en las mañanas, eh, que tengo, por ejemplo, el entre comillas, "el tiempo libre", que ya es como que, dije: "En las mañanas no no voy a a trabajar", pues, me pongo a hacer muchas cosas, así como que en la casa que para mí son, eh, productivas. O sea, te digo, ordenar, este, sobre todo ahora que me llevo 1 mes que me mudé a una nueva casa. Pues, tengo varias cajas todavía que organizar y todo. Entonces, es como digo: "Ay, pues mira, eh, me voy a poner a organizar cajas, a limpiar, este, a ir a comprar cosas, pues, para la casa, para el súper". O sea, siempre estoy como que en actividad.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey, okey. Entiendo. Entonces más bien esta rutina que que pues no parece ¿no? Porque por lo que entiendo, pues, trabajas como un poco hasta que ya no puedes. <chuckles> Entonces eso vamos a vamos a a encaminarlo bien. Oye, y por ejemplo, pues, ¿realizas alguna otra labor remunerada o solo es éste trabajo online?
Ujú. Sí. Ujú. No, la verdad es que solamente es este trabajo. Por eso es que pues trato de sacarle el máximo jugo, eh, posible.
Ujú. Okey, okey. Perfecto. Oye, ¿y tú qué qué definición tienes pues de productividad? Para ti, ¿qué es la productividad? Si pudieras definirlo.
Ujú. Pues mira, para mí si es cuestión de, o sea, para mí es hacer lo más que puedes con el tiempo que tienes. Que sea ne sí, o sea, hacer lo más que puedes con el tiempo que tienes, ya sea remunerado o no, pero que se vea como una diferencia, ¿no? O sea, de cuando no lo estabas haciendo o cuando lo haces.
Ujú. Okey. Okey, o s entonces un poquito hacer lo más que puedes de la mejor forma posible, <chuckles> en no importa qué ámbito.
Ujú. Exacto. Eh, sí, ujú.
Perfecto. Oye, y pues, ¿qué has has tenido como mm, qué sensa, qué piensas tú cuando no eres productiva siguiendo tu definición, te sientes mal, te sientes angustiada, triste, eh, qué pasa por tu mente?
Pues, ay, yo creo que, o sea, me siento culpable por lo que te decía que a veces digo: "Ay, es que podría estar haciendo otras cosas", ¿no? Entonces, es como que, bueno, las cosas nunca se acaban, eh, por hacer. Entonces, siempre digo: "Es que siempre hay algo que se puede estar haciendo, ya sea en la casa, en lo que sea", ¿no? Entonces, me siento así, como que que culpable por no estar haciendo cosas que para mí son son productivas más que estar triste, y eso es como que me siento culpable.
Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Oye, ¿y tú dirías que esa sensación de culpabilidad ha existido en ti desde siempre o es algo que viene del trabajo reciente que estás haciendo?, eh, cuéntame un poco más.
Bueno, yo creo que antes, eh, como tenía otro tipo de trabajo, mm, a lo mejor sí era como más productiva, pero, eh, o sea, bueno, era tenía esta idea de la productividad, pero era como que, bueno, en el trabajo, pues, daba lo mejor de mí dentro del horario que tenía porque sabía que tenía que ser dentro de ese horario y, pues, porque siempre iba a tener el mismo salario, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el extra era, eh, a lo mejor algunas comisiones y todo si trabajaba, o sea, dentro de mi horario, pero daba mejores resultados, pero era algo así como que, pues, había un tope, ¿no? O sea, no era así como que infinito y siempre estaba esa separación que tenía que ser dentro del horario de trabajo <sniffs> y a lo mejor ya en la casa, pues sí, era como de, eh, pues, ah, llegaba y era así, bueno, voy a aprovechar a hacer las cosas que te digo, ¿no? O sea, como siempre he sido como de tratar de estar haciendo cosas, <sniffs> pero sí, este, en el trabajo tenía un poquito más de control y luego ya, pues, como ya estaba cansada, pues a lo mejor hacía algunas cosas en la casa y ya después era como de relax. Y ahora que no tengo como esa parte de de que alguien me imponga un horario y que, pues, no hay como que entre comillas límites, pues aquí sí me está costando, eh, trabajo.
Ujú. Okey. Ujú. Okey. Okey, okey, entiendo. Oye, y bueno, ¿qué pasaría? ¿Has pin te has puesto como te has planteado estos 2 escenarios en el que tú pierdes tu trabajo y quizás, eh, pues dejas de producir este ingreso extra? ¿Tú te verías en una situación, pues, complicada? ¿Dirías que no?, pero, es algo una ayuda como tú lo mencionaste. Cuéntame más.
Bueno, no, de hecho, este trabajo para mí es como que la fuente q de mi t o sea, es mi trabajo. No es como que algo extra ni nada. Entonces, pues, sí, sí, sí no lo hago, pues sí, me veo afectada, pero también, pues, a veces digo: "Pues tampoco es necesario que haga, o sea tantas horas", ¿no?, pero, me cuesta trabajo poner ese alto.
Ujú. Claro. Sí, sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Oye, pues bueno, mira, yo te podría recomendar como pri primeramente, que que establezcas un horario. Eso es muy, muy, muy importante, como tú lo mencionaste. Pues, cuando tienes un trabajo que te demandaba estar, em, en un lugar cierto tiempo, eh, t te enfocabas justamente, en esta en esta parte de de acoplar tus horarios, de acoplar incluso tu rendimiento. Por lo que entiendo, en ese trabajo que tienes, pues, tienes mucha flexibilidad y justo eso es también, pues, es un arma de doble filo, ¿no?, porque te está afectando en el sentido de que tú te estás sintiendo, eh, improductiva y al mismo tiempo, quizás tú estás desgastando un poco o exigiendo de más, ¿no?, este pensamiento de de culpabilidad, eh, me parece que que es algo que, pues, está asociado a este, a e esforzarte de más, ¿no?, de pedirte de más cuando quizás, pues, lo que necesitas es justamente adaptar tu tus horarios, planteártelos bien, decir: "De esta hora a esta hora tengo que trabajar. No voy a trabajar más, no voy a trabajar menos", y plantearte un horario bien, como si estuvieras en una oficina y sobre todo respetarlo. O sea, no no se vale llegar un día, este, 15 minutos después, eh, porque no lo vas a reponer, ¿sabes?, eso se va a volver un vicio, un círculo vicioso y vas a decir: "Bueno, llego 15 minutos después, empiezo 15 minutos después y termino lo lo des más tarde lo lo lo lo pago", ¿no?, pero, eso puede ser que no resulte muy bien. Te vas a vas a volver a caer en lo mismo de decir: "Bueno, todavía no tengo sueño. Puedo dar más, aparte es un dinero extra". Entonces, primero que nada, el horario, este, establecido y la otra parte, pues, que t me gustaría recomendarte es, que cada tanto, eh, te planteas a ti misma las cosas que has hecho bien, lo que has avanzado. Cómo cómo está tu vida, qué tan organizada la tienes. Porque eso te va a ayudar justamente, a reconocer los pequeños logros que has tenido por lo que escuché, eh, pues, j te gusta ser una persona que que está siempre activa, ¿no?, pero pues, como hasta las máquinas necesitan de vez en cuando su su mantenimiento. Eso quiere decir que, pues, tienes que descansar cada tanto. Por eso es muy importante los horarios, porque si no, pues vas a pasarte, em, muy, muy cansada, y este sentimiento de culpabilidad, eh, mm, es difícil que desaparezca, si no si no te pones un límite a ti misma. Imagínate, es como no saber hacia dónde vas, sin una dirección es complicado, pues, llegar a una meta, ¿no? Entonces, lo primero que te esa l esa sería mi mi recomendación y bueno, me gustaría saber, ¿qué es lo que piensas al respecto?
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Mm, claro. Pues la verdad, creo que, o sea, sí me resuena bastante, eh, obviamente es un poquito como esta parte de de acostumbrarme, pues, a este nuevo tipo de trabajo. Yo creo que eso de los horarios, o sea, sí me va a ir bien, eh, y y ponerme como esos objetivos, ¿no? De decir: "Voy a trabajar tanta tantas horas", porque, pues, con esto ya tengo suficiente, y también, pues pues, uno tiene esa cuestión de que, pues, pueden ser 8 horas, 7 horas, pero decir: "Con esto es suficiente", y puedo, sí, q ponérmelo y trabajar exactamente así, como que, pues, como lo hacía en mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí lo puedo hacer, y lo de las máquinas me encantó, porque sí, o sea, al final somos humanos y hasta las máquinas, como dicen, necesitan su mantenimiento y todo, así que te agradezco muchísimo, de verdad, que me hayas escuchado. Eso me ayudó bastante y, sobre todo, también por tus consejos, que sí voy a a seguir. Muchas gracias.
Ujú. Ujú. Sí. Qué bueno que te parecieron buenos y deseo de verdad que pues, puedas avanzar en esta situación y que tengas buen día.